Ada sih ada jadi kebetulan, eee, musim panas kemarin, eee, kami ke Indonesia jadi ketemulah aku dengan tapi nggak lengkap karena kan salah satu temen aku tuh di Australia ya, jadi ketemu ama yang di Indonesia nah itu bahagia banget karena sudah lama sekali bertahun-tahun kan nggak ketemu gitu. Jadi ya memang kita udah tentukan gitu dan aku bilang, "Aku aku nggak lama jadi aku mau ketemu tanggal sekian, jam sekian, sampai jam sekian, di restoran mana gitu jadi jangan sampai lewat dari jam itu," kayak gitu. Dan mereka dateng dateng sesuai itu, dan aku sangat seneng sih ketemu ama mereka kalau main di Australia ini dalam rangka jadi, nanti Natal ini kami akan ketemu jadi itu bener-bener <laughs>
Wow, heeh. Wow, mhm. Wow berarti Natal yang akan mendatang kalian akan bertemu ya Kak, wah hebat hebat banget jadi ini, bener-bener aku seneng banget bisa denger cerita Kakak dimana itu Kakak, eee, cerita ada sedikit struggle di online karena kan mungkin perbedaan jam gitu ya Kak, ada juga rasa kangen dimana, eee, a memang kampung halaman Kakak itu di Indonesia dan akhirnya ada momen kemarin itu bisa kesempatan ketemu temen-temen di Indonesia lagi ya Kak ya, jadi ya dari yang online atau yang offline itu sebenernya, itu lebih ke makna masing-masing dimana kalau kita udah ketemu seorang yang tepat berarti tetep asik aja ya Kak ya, wah terima kasih nih Kak udah jawab pertanyaan aku aku harap kita ketemu lagi ya.
Mmm, mhm. Kayak gitu. Mhm, iya. Iya, betul. Mhm, betul betul. Iya begitu, sama-sama, siap sampai jumpa, dah.